Oo, kahit nasa, bahay lang tayo 'di ba, ramdam pa din 'yong init. Na imb imbis sa labas lang dapat natin maramdaman. <laughs>
'Yon nga, eh. Noon nagtrabaho ako sa opisina malamig sa off namin, eh, kahit tanghali kasi may aircon libreng pala <chuckles>
Oo. Ah, ayan. Sarap naman no'n. Ayan, na Patungkol na rin sa nasabi mong opisina, ah, paano mo hinaharap ang toxic na kapaligiran sa opisina?
Hmm. Ah, magandang tanong 'yan, ah. Kasi, 'di ba, kadalasan parang 'yan 'yong nagiging rason natin kung bakit tayo umaalis sa trabaho. 'Yong, nagiging toxic na, 'di ba? Pero, ayun, ang ginagawa ko, ah, nire-repor nire-report ko siya sa HR, ganyan o kaya ano ilalabas ko muna 'yong saloobin ko sa mga kaibigan ko muna sa trabaho. O hmm.
Oo. Ay, totoo yan. Totoo. Oo. Ah, okay. Sa kanya. Ah, kaibigan. Hindi mo dina-direct.
Ano, ah, hingi muna ako ng payo, ano ba dapat kong gawin. Ah, kung tama ba 'yong nararamdaman ko parang, gano'n. Kasi baka mamaya OA lang ako, 'di ba? 'Yon 'yong ginagawa ko. Tapos kung sinabi naman nila na, oo, okay lang naman 'yong naramdaman mo, ganyan. 'Yon, haharapin ko na 'yong mismong, kung sino 'yong may problema ako, tapos kung hindi pa rin niya binago, ayun, sasabihin ko na sa HR. Ikaw, ba?
Oo. Ah, oo. Oo, tama. Oo. Ayan. Ah, ayun din, ah, siyempre ako dati akong nasa korporasyon, ah, 'yon din 'yong mga reason bakit ako o bakit kami ka maki ka-workmate ko umalis. Kasi, talagang di ka makakapag, ah, focus sa trabaho pag, ganyan na may toxic sa, ah ah, management, lalo na sa boss namin, ayan. Oo, masasabi ko na pa'no ko Oo, maaari kong, ah, paano ko hinahanap siya? Siyempre sa paraan na, resign na 'yong sagot. <chuckles> Oo, eh
Ah. Ah, okay. Ay, o nga. Ah, boss niyo. Ah, o Tama naman din. <chuckles>
Oo, kasi Ah, wala ka ng mahihingan do'n na tulong, eh. Kasi mismo na 'yong boss mo na 'yong problema at lahat naman din oo, lahat
Oo nga. Ang hirap niyan boss kasi mismo.

Ayun, alam mo hanga ako sa'yo kasi naging matatag ka kahit ganun yung ginagawa sa'yo. Naku, 'di ko talaga kaya 'yan aalis na lang ako agad-agad. <laughs> Hindi ko talaga kaya.
Tama. M oo, marami ngang nagsabi sa akin na, "Bakit ano, tatapusin mo pa. Marami pa naman diyan," mga ganun. Siyempre
Oo. Pero ayun, para ano, sagutin yung tanong mo, ah, ako rin ganun. Yung sahod na lang din iniisip ko kasi siyempre, yun din yung dahilan kung ba't tayo nagtatrabaho, 'di ba, para talaga sa pera. Oo.
Oo. <laughs> Totoo. Oo, alipin ng salapi. <laughs> Oo.
Totoo. Pero ayun 'no, sa tingin mo, pa'no ba dapat tayo o pa'no dapat kumilos yung management mismo o mga boss para mabawasan yung ganitong toxic na nangyayari?
Ayan, para sa akin kabuuan na lang. Ah, siyempre 'di maiwasan yung katoxican. Nandiyan na lang din yung pa'no mo iha-handle 'yan kasi 'di ba, marami namang empleyado na tumatagal kahit sobrang sungit ng boss o kaya ng management, 'di ba? Kaya nasa tao na lang din yun, pero sa paraan na hindi na yung sakop ng trabaho mo ay wag na lang din talaga. Ah, pa anuhin, ah, nabigyan na lang ng aksiyon, 'di ba? Ayan, natutuwa ako kasi marami tayong nabanggit tsaka na-share na pangyayari, 'di ba?
Oo. Mm. Totoo. Tama. Kaya nga, eh. Naku, ang dami ko ring natutunan sa'yo at ayun, maraming salamat sa pakikipag-usap sa'kin. Natuwa naman din ako sa ayun, napag-usapan natin.
Maraming salamat. Oo, maging matatag lang. <laughs> 'Di ba. Oo. Paalam.
Oo. <laughs> Maraming salamat, paalam.